Du, ich habe da mal 'ne Frage, die mich interessiert. Und zwar, was macht ein Lied typisch für eine Kultur, deiner Meinung nach?
Mhm, ja, da kann ich irgendwie wirklich 10.000 Stunden drüber reden, weil ich bin mit Musik äh, hören aufgewachsen, mit verschiedenen Kulturen. Hat bei mir mit irgendwie so Pop, mit Rap, mit R&B angefangen. Das ist dann in Punkrock übergegangen, dann in, äh, Rock übergegangen, dann in Hard Rock übergegangen, dann Metal, dann Thrash Metal, dann Death Metal, dann Deathcore, dann Black Metal, dann also, w äh, das ging querfeldein, ähm, dann auch in elektronische Musik und so. Und ich habe da so viele Künstler schon gehört, dass ich dann auch sagen kann, so: „Okay, für diese Kultur kann ich mir vorstellen nicht kann ich mir vorstellen, sondern für diese Kultur, die haben, ähm, gewisse Eigenschaften, wo man sagt: ,Okay, das kommt jetzt aus dieser Kultur oder aus dieser Subkultur und aus dieser Subkultur.’.“ Da muss ich auch direkt an 'ne Band wie, ähm, „Bring Me the Horizon“ denken. Und zwar, ähm, „Bring Me the Horizon“, die machen ja so 'ne Mischung aus, äh, aus Metalcore und ein bisschen Pop und ein bisschen elektronischer Musik und haben früher mal so Deathcore gemacht. Und, ähm, jetzt und, ähm, was jetzt zum Beispiel, was die machen, was auch t so typisch für die Kultur ist, was Metalcore angeht, äh, die haben auf jeden Fall so 'ne emotional schreiende Stimme. Ähm, der also wenn der so schreit, dann klingt der halt sehr verzweifelt und, ähm, dieses Geschreie, das ist so sehr, sehr typisch für Metalcore, aber das hat auch seine Referenz in, äh die Kult der Kultur von Midwest Emo, äh, von, äh, Midwost West Emo Pop oder Emo Rock.
<laughs> Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Hm. Mhm. Ja. Ach krass, okay. Hm, mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja, wenn wir von
Kannst du dir so vorstellen, das sind dann, ähm Ja, sag ruhig.
ah ja, ich wollte nur fragen, wenn du so jetzt von Emo Pop, Emo Rock redest, sind es so Bands wie Fall Out Boy, ähm, My Chemical Romance, so was in die Richtung, oder?
Ja, das ist tatsächlich verwandt mit dem, also das ist dann wieder auch, ähm, auch verwandt mit dem. Ähm, Midwest Emo, das ist kannst du dir vorstellen, das sind so Indie Rockgitarren, die so, ähm, leicht verzerrt sind, aber nicht ganz verzerrt sind. Und, ähm, manchmal singt also du kannst dir da so, Pa-Paramore ist da auch da verwandt damit. Ähm, da da kannst du dir dann einfach so 'ne emotionale Person vorstellen, die da ganz laut mitsingt. Aber es gibt dann auch wieder so, ähm, Midwest Emo-Zeug, wo dann die Leute dann schreien, also eher so verzweifelt schreien. Das ist dann auch gehört auch zu dieser Midwest Emo-Kultur. Und, äh, dann nimmt sich „Bring Me the Horizon“ auch sehr viel mit auf jeden Fall. Also da hörst du natürlich da kommen jetzt Breakdowns, gibt's auch bei Midwest Emo-Zeugs, ähm, und bei Metalcore. Ähm, das macht „Bring Me the Horizon“ auch gerne. Und, ähm, ja, also einfach so auch so melodischer Gesang wie bei zum Beispiel „Linkin Park“. Also „Linkin Park“ hat natürlich auch wiederum so 'n bisschen was von dieser Midwest Emo-Schiene, aber das die hatten dann wiede wieder 'n bisschen auch ihr eigenes Zeug, ähm, oder ihr eigenes Biest sozusagen. Aber, ähm, das ist auf jeden Fall so 'ne Sache, dass, ähm dieses Midwest Emo, das hat, äh, so Sachen wie Metalcore, wie Deathcore, wie, ähm, emotionalen Indie Rock ganz, ganz stark geprägt. Also, nicht nur visuell, sondern auch, ähm, von den Arten, wie die Songs geschrieben werden und auch klingen.
Hm, mhm. Ja. Aha, okay, ja. Mhm. Ah, okay, okay, ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Ah, mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, okay, interessant. Und, in dem Sinne, gibt's da 'n Genre, sage ich mal, oder Kulturen, die sehr viel voneinander, sage ich mal, nehmen oder wo du merkst, okay, die lassen sich sehr oft von denen beeinflussen? Oder gibt's da so was v auch wie auf der anderen also, 'ne 2. Frage, 'ne in dem Sinn, 'ne Origin, wo sehr, sehr viel, sage ich mal, genommen wird, so was wie „Dragon Ball“ im Anime jetzt, sage ich mal?
Ja, auf jeden Fall, also, ähm, das da ist dann wieder diese, äh, „Midwest-Emo“, äh, Sache. Ähm, da diese Midwest-Emo-Sache, die hat wirklich sehr viel au also, Midwest ist dann auf den amerikanischen Midwest ähm, bezogen, also, ja, Midwest American, also, das ist dann äh, das sind dann Staaten wie zum Beispiel ja, nicht Oklahoma, sondern, wie hieß das noch mal? Oh Gott, ich habe schon mein ähm, m meine amerikanische Geografie nicht mehr im Kopf, aber, äh, was im Mittleren Westen der, äh, A Vereinigten Staaten, ähm, so sind und an Musik gemacht wurde. Und, ähm, die haben dann, äh, auch so die sind auch verantwortlich für so ganz, ganz starke Subkulturen, wie zum Beispiel „Math-Rock“, also wirklich Mathe-Rock sozusagen. Das kannst du dir vorstellen, dass es dann
Ja. <chuckles> Ja, ja. Mhm. Mhm. Ah, okay. <laughs>
ähm vielleicht kennst du die Band „Polyphia“?
Äh, ne, sagt mir leider gar nichts.
Mhm, äh, aber kannst du dir, ähm, vorstellen. Math-Rock ist dann so, ähm das ist dann entweder sind das dann so Gitarren, die 'n bisschen, ähm die auch so ganz clean sind von der E-Gitarre her oder manchmal ist Math-Rock auch einfach 'n 'n akustisch äh, aku akustisch akustische Gitarrensong, so 'n Song, der mit akustischer Gitarre geleitet wird und, äh, die Riffs oder die Melodien, die gespielt werden, die sind sehr komplex. Also, d die haben wirklich mehrere Taktwechsel ineinander. Die haben sehr viele melodische und harmonische, ähm also, ja, melodische und harmonische, ähm, Riffs und auch anspruchsvolle Riffs, die s wirklich sehr schwer zu spielen sind und auch irgendwie sehr komplex sich anzuhören sind. Also, du hörst irgendwie in 2 Sekunden irgendwie, äh, 5 verschiedene Melodien, äh, also, gefühlt, weil das dann einfach so so das ist so Musik für ADHS-Menschen, habe ich das Gefühl und ich liebe die Musik auch. Und, ähm und, ähm, Midwest Ro Rock hat so Sachen wie Math-Rock, ähm, informiert, indem er einfach diese die haben einfach die Emotionen diese melancholische Emotionen von so Midwest-Indie-Rock genommen und die haben das dann einfach, ähm, noch mal verkompliziert. Also, das ist dann so so irgendwie emotionale Emo-Musik für Nerds sozusagen, aber irgendwie doch emotional. Und, ähm, da gibt's auch viele ja, da also, Midwest, äh, Emo, damit haben wirklich sehr viele Subkulturen angefangen und kann man auch voll, o also, ist auch voll okay zu sagen, so: „Okay, von diesem Genre sind so viele Subkulturen, ähm, ich sage mal, gespawnt oder, ähm, entstanden, dass man dies auch auf jeden Fall als Ursprung werten kann."
Ja. Ja. Mhm. <laughs> Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Hm, mhm. Ah, interessant. Ja. Ja, ja. Ah, okay, interessant. Und gibt's da auch so 'ne Pipeline an Bands, die sich, sage ich mal, von der einen Subkultur öfters in die andere Subkultur hin entwickelt? Also, gibt's da so was Auffälliges, sage ich mal, wie zum Beispiel Bring Me The Horizon, die haben sich ja auch in verschiedene Subgenres, sage ich mal, hinentwickelt.
Mhm.
Ist es da irgend gibt's da so 'n common thing, sage ich mal?
Ja, also, ähm, zum Beispiel, äh, Bad Omens, sind ja, ähm die machen auch Metal Core ähnlich wie Bring Me The Horizon. Und, ähm, für Metal-Core-Bands, da ist es inzwischen typisch, dass die noch, äh, Synthesizer mit in ihre, ähm, Songs nehmen. Also, da hört man dann ganz klar so elektronische Einflüsse noch dazu. Ähm, natürlich, äh, die Sänger sind auch se also, bei Metal Core zumindest, da sind die Sänger alle sehr, sehr, sehr ähnlich. Da ist Bring Me The Horizon ein bisschen der 'ne Ausnahme. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Bad Omens anhörst, das ist ein sehr cleaner Sänger, ähm, 'n sehr hoher Sänger, sehr emotionaler Sänger, ab und zu Geschreie. Äh, und, ähm, die also, wenn du sonstige Metal Core Bands hörst, dann wirst du von den Sängern her sind ja, 'n sehr ähnlichen Stil hören, also, sehr, sehr viel Belting, äh, in der Stimme, also, sehr, äh, sich sehr viel, ähm, lautes Singen, sehr viel emotionales hohes Singen. Und, äh, das Einzige, was sich dann von der Stimme unterscheidet, ist dann halt die Stimme an sich oder die Stimmfarbe an sich. Aber, ähm, so Sti die Stile oder zumindest die die, ähm sehr viele Metal Core Bands, äh, steigen jetzt gerade in so 'ne leicht elektronische Schiene um, dass sie dann so Synthesizer in ihre Songs benutzen. Oder, ähm, dann gibt's natürlich auch 'n bisschen so Ausschweifer, die dann auch so noch mehr experimentieren. Die dann irgendwie so in Glitch-Hop-mäßige Richtungen gehen. Aber das ist so so einer der Sachen, wo ich so sehr viele Gemeinsamkeiten sehe, so von Metal-Core-Bands zumindest.
Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm, mhm. Ja, ja. Ah, okay, interessant, und wie würdest du das Ganze bewerten? Also, woher kommt das Ganze, glaubst du, auch in dem Sinne, äh, dass sich so verschiedene Genren, sage ich mal, in 'ne gewisse Richtung entwickeln und dass so Trends da sind, die das Ganze machen, sage ich mal?
Mhm, da gibt's immer einen Vorreiter oder eine bekannte Band, äh, die das vormacht und, ähm, dann werden auch a viele von viele davon inspiriert. Ähm, jetzt um wieder auf Metalcore zurückzukommen. Es gibt 'ne sehr, sehr, sehr bekannte Metalcore-Band. Das ist quasi die Metalcore-Band, die von anderen Metalcore-Bands gehört wird. Die heißt Architects. Und, äh, die die waren eine der Bands, die dann auch wirklich angefangen haben, so mit Synths rumzuspielen, also, so Synths in ihre Musik reinzubauen. Da gibt's noch so 'ne Band, die heißt Northlane äh, die hat ebenfalls damit angefangen, also, auch ein Metalcore-Band die hat ebenfalls angefangen, so mit Synths rumzuspielen. Und das ist dann auf weitere Bands herab kaskadiert sozusagen, dass die dann einfach Inspiration dadurch gewonnen haben. Und, ähm, jetzt ist es schon fast gang und gäbe, dass moderner Metalcore auch immer so 'n bisschen was synthiges hat oder was elektronisches, äh elektronische-Musik-mäßiges hat. Und ja, also, um's zusammenzufassen, es gibt immer so eine Vorreiterband oder 2, die dann auch schon bekannt sind und die dann irgendwie neue Sachen probieren und das kaskadiert dann auf andere Bands über.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ah. Mhm. Okay, interessant. Was würdest du sagen, ist deine momentane, äh, oder dein momentanes Subgenre wo du dich am meisten hinbewegst oder am meisten auch hörst?
Also das ist, ähm, unterschiedlich. Also, meistens ist es dann ex experimentelle Popmusik. Äh, das ist da muss dann auf jeden Fall 'n männlicher Sänger da sein, der eine charakteristische Stimme hat und, äh, wo auch viel, äh, merkwürdiges Sounddesign mit dabei ist, um dann so 'ne gewisse Note zu verleihen, die man sonst gar nicht hört. Ähm, sehr viel, ähm, Postrock, also das ist dann Postrock ist so 'n Genre, kannst dir vorstellen, das ist so, ähm, instrumentale Rockmusik, wo aber keine verzerrten E-Gitarren mit dabei sind, sondern wo die Hauptrolle spielen, dass so so cleane Gitarren mit sehr viel Delay und mit sehr viel Hall, ähm, sind so im Hintergrund und da wird dann so 'ne Geräuschkulisse, so 'ne etwas melancholische, aber gleichzeitig so inspirierende, äh, Soundkulisse aufgebaut. Ähm, und dann gibt's natürlich auch Deathcore, also so richtig heftigen Deathcore. Ähm, also das ist dann, äh, Extremform von Bring me the Horizon, wo dann nicht nur mit Breakdowns, ähm, richtig abgeht, sondern das geht auch zwischendurch richtig ab und da gibt's dann auch richtig übertriebene Sänger, ähm, w die Töne machen, die man sonst nirgendwo hören würde. Da stelle ich mir da ist 'n Beispiel Lorna Shore zum Beispiel.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Aha, okay. Ach interessant, okay. Und da in dem Sinne auch gibt's denn oder würdest du sagen, du hast verschiedene Genre, für verschiedene Stimmungen, für verschiedene Momente in deinem Leben, die du auch immer gerne wieder hörst, sage ich mal?
Äh, tatsächlich bin ich da ein bisschen chaotischer. Ähm, und zwar ich habe 'ne immer wachsende Playlist, weil ich halt immer ah, weil ha ich ich folge auch irgendwie s <chuckles> irgendwie Hunderten von Künstlern. Ähm, ich habe da 'ne immer wachsende Playlist und viele Künstler, äh, releasen auch immer freitags was, sodass mir irgendwie nie das Material ausgeht. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass ich dann andere Künstler dadurch, ähm, erkenne oder kennenlerne. Und, ähm, das ist dann 'n immer werdender Teufelskreis. Aber wenn ich, äh, zu 'nem Song zurückkehren möchte, dann ist es, weil ich schon, ähm weil ich weil ich schon von vornherein irgendwie das Gefühl habe: „Hey, ich habe Lust, diesen Song zu hören.“ Oder: „Wie ging noch mal der Song, den ich letzten Freitag oder letzten Donnerstag gehört habe?“ Oder, äh: „Was war noch mal der Song, wo die Streicher so richtig geil waren“ oder so was? Also, da, ähm, habe ich dann irgendwie von allgemein Bock, äh, 'nen gewissen Song zu hören, aber von der Stimmung her, also, von der emotionalen Stimmung her, da nicht unbedingt, obwohl man das auch argumentieren könnte eigentlich. Wenn ich sag so: „Ey, diese Streicher fand ich geil und ich habe Bock auf Streicher,“ dann ist es ja wieder meine Stimmung sozusagen.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Hm, okay. Und wie entdeckst du denn, sage ich mal, neue Genre, neue Musik für dich oder wie kam's denn weil du hast ja auch grad gesagt, du bist ja sehr, sehr weit gefächert, folgst auch sehr, sehr vielen Künstlern in dem Sinne. Wie findest du die oder auch neue Genre? Ist es denn so 'n aktives: „Okay, ich teste mich jetzt mal aus.“ oder kommt's einfach irgendwie, ne ja, durch Zufall, sage ich mal?
Mhm, und zwar, ähm, früher, also, äh, bevor ich's Internet hatte, hab ich haben wir das habe ich das immer selbst gesucht. Ähm, beziehungsweise wir hatten im Freundeskreis haben wir uns immer so Zeug auch so selbst, ähm, empfohlen. Also wir haben, äh, auch selber so 'n sehr ähnlichen Musikgeschmack. Also wir mögen verrückte Sachen oder wir mögen Sachen, die wir sonst noch nie gehört haben. Und wir empfehlen uns dann immer regelmäßig im Freundeskreis so Zeug. Und, ähm, mit dem Internet dann hat sich das verstärkt, weil wir durch's Internet natürlich auch so mehr Sachen gefunden haben. Und, ähm, dann hat, äh dann mit als die Algorithmen einge äh, eingetrudelt sind, sage ich mal, da hat sich das mit der Selbstsuche so 'n bisschen, äh, ergeben. Also da habe ich dann aufgehört so 'n bisschen zu suchen. Und, äh, dann habe ich einfach ge so geschaut, was der Algorithmus mir so hergibt. Und, ähm, anhand dem habe ich mir dann halt so ku ich sag mal kuratiert oder, ja kuratiert sagt man, glaube ich, ähm, welche Songs ich am liebsten mag oder was für Genres ich am liebsten mag und dann den Algorithmus so indirekt trainiert, so was ich für Songs am liebsten mag. Aber, ähm, manchmal bekomme ich auch über YouTube oder sowas 'ne ganz, ganz, ähm so so 'ne, äh so 'ne Empfehlung, die wirklich gar nichts mit meinem, in Anführungsstrichen, Geschmack zu tun hat, ah, aber wo ich dann auch so 'n so so was ganz Neues entdecke und dann auch wieder so meine eigene Perspektive, was Musikgeschmack angeht, erweitern kann.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, also würdest du auch schon sagen, der Algorithmus ist auf jeden Fall hinterher, dir neue Musik auch, äh zu vorzuschlagen in dem Sinne?
Mhm, auf jeden Fall, hundertprozentig.
Mhm. Was war der letzte Künstler, den du, sage ich mal, jetzt oder Künstlerin oder Band, die du entdeckt hast durch den Algorithmus?
Ähm, der letzte Künstler, den ich entdeckt habe, das ist jetzt super lang her, holy, holy shit, das ist, glaube ich, 'n Jahr her. Äh, „Sleep Token“, äh, falls dir das was sagt. Äh.
Mhm. <chuckles> Ah, „Sleep Token“ ja, ja. Metal-Band, oder, ist es doch.
Ist super lang her. Also ja, genau, das ist so 'ne, äh, Metal-Band, die auch Also, ja, man kann sagen ja, das ist so 'ne Metal-Band, die halt mehrere Genres k kombiniert. Das ist, glaube ich hm, ja, kann man gut so sagen. Und, ähm, ja, und, also, bevor die dann deren Durchbruch hatten, wurde mir dann ein Song von deren älteren Album empfohlen. Und den habe ich dann so gemocht, dass ich dann so der f der Band gefolgt bin, um zu sehen, was sie noch so macht. Und dann haben die halt ihren Durchbruch-Album, ähm, rausgebracht und da hatte ich dann die Chance, die live zu sehen. Und da bin ich dann der ultimative, also nicht der ultimative, aber 'n großer Fan von der Band geworden und folge jetzt auch allem, was die so releasen.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ach geil, ja. Dann bedanke mich für das Gespräch. War sauinteressant von dir zu hören in dem Sinne auch, von deinem Expertise auch in der Musik, wie du, sage ich mal, manche Genren und Kulturen wahrnimmst, was typisch für die ist, wie die auch voneinander sich inspirieren lassen, sage ich mal. Oder auch in dem Sinne, wie du das für dich wahrgenommen hast. Hat mich sehr gefreut, von dir da zu hören.
Ja, gleichfalls kann ich nur zurückgeben. Auch danke, f dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch 'n schönen Tag.
Ebenfalls 'n schönen Tag und wir hören uns.